Ya son zamanlarda şunu fark ettim ki işte, eee, kış ayındayız. Eee, şu anda aralık ayı ki işte, ımm, yani kışın başlangıçlarında, işte, ya da sonbaharın başlangıçlarında her şey çok güzel gidiyordu. Ama <clears throat> şu anda mesela bir egzersize başlamakta o kadar zorlanıyorum ki motivasyon diye bir şey yok yani. O, kalmadı yani bende, öyle söyleyeyim ve, işte, sürekli ertelemeye başladım, işte. Eee, böyle bir çizelgem var spor için. İşte, iii, eee, ayda kaç gün spora gittim falan diye. İşte, <clears throat> eee, ekimde falan bu, ııı, işte, 15'e falan düştü normalde, işte, ayda 20, eee, gitmeye çalışıyorum, işte, 4 veya 5 gün spor yapıyorum. İşte, bu ekimde böyle 15'e düştü. Daha sonra gelecek, eee, işte, bir bir sonraki ay, eee, kasımda bu, eee, 10'a düştü, hatta 9 falan yani, eee, ve şu anda da, işte, aralık ayına geldik. İşte, bakıyorum şu an, eee, takvime sadece 2 gün gitmişiz. Hani, 2 gün gitmişim. Çok pardon, eee, ki bir motivasyon eksikliği yaşıyorum böyle sürekli, eee, erteleme ihtiyacı duyuyorum. Bu bağlamda da bir sana bir soru sorayım, eee, ve hani belki de, eee, tavsiyelerin falan varsa bir sana d danışmak istedim. Eee, yani tavsiye de verirsen gerçekten harika olur.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Evet. Tabii. Kesinlikle, yardımcı olmak isterim. Eee, yani aslında, özellikle bu, ııı, kış aylarında insanların bu tarz böyle bir motivasyon eksikliği, işte o, eee, yapmış olduğu aktiviteleri yapamama, yani, böyle, bir, işte, belki havanın getirmiş olduğu, böyle, bir soğuk durum veya, işte, erken havanın erken, eee, kararmasından dolayı veya, işte bu, ııı, vitamin eksikliği olabilir, belki yeteri kadar güneş ışığı alamadığın için de olabilir. Bir de, eee, aslında bu döngü gibi de bir şey yani çünkü evde ne kadar rahata alışırsan, yani oturursan, hareket etmezsen vücut da, tabii, biraz ona göre uyum sağladığı için o döngüyü kuramıyorsun bir türlü. Onu anlıyorum bu söylediklerinden. Peki, bu süreçte böyle <tsk> spora gidememek sana ne hissediriyo ne hissettiriyor mesela?
Evet. Doğru. Haklısın. Evet. Hımm. Ya, şöyle söyleyeyim, spor benim hayatımdaki en büyük tutkum, eee, ki işte uzun yıllardır ben spor yapıyorum. Bir 10 yılı, ııı, aşkın süredir, eee, spor yapıyorum ve, eee, hayatta, işte, neyi, eee, bırakma deseler, eee, sanırım, eee, yani o, spor olurdu. Hani şey, eee, olumsuz, eee, yönden bakıyorum bu şu anda biraz. Hani derler ya: Neyi bırakmak isterdin? Ben neyi bırakmak istemezdin? Eee, spor. Yani gerçekten, eee, uzun yıllardır, eee, spor yapıyorum ve hani tatilde bile, eee, bakıldığında spor yapan biri ve şu anda bu motivasyon eksikliğinden dolayı, böyle, sürekli ertelediğim için, eee, beni de üzmeye başladı ve hani, eee, demotivasyon, eee, hatta demotive olmaya başladım ki işte kilo da aldım bu süre zarfında. Eee, açıkçası, ııı, bilmiyorum, gerçekten, eee, kötü hissediyorum.
Hı hı. Evet. Anla Evet. Emm, şimdi dedin ki son aylarda gidemiyorsun ve, işte, kilo almaya da başladın. Peki, emm, rutinin de bir değişiklik oldu mu? Yani evde daha çok vakit geçiriyorsun anladığım kadarıyla. Yani ne oldu da mesela, eee, işte, rutinlerinde herhangi bir değişiklik oldu mu? Bunları da bir açıklayabilir misin?
Hı hı. Hımm. Doğru. An Tabii ki. Ya, eee, daha çok eve kapandım. Evet, zaten, eee, kış ayı olduğu için ve kuzey ülkesinde yaşıyorum, eee, ve burada, hani, kışlar ağır geçiyor, eee, ağır soğuk, eee, hatta kasvetli bir hava var. Eee, ki bakıldığında bu benim enerjimi de hi eee, etkiliyor tabii ve, hani, genelde, işte, eve evde kapanma veya, ııı, işte, e evde vakit geçirme, eee, ye yönelik planlar yapıyorum ama, tabii, onun dışında, ııı, gün ışığının azalması da bence, e, enerjimi etkilemeye başladı ki, eee, sanırım belki, eee, kuvvetli bir D vitamini, ııı, takviyesi almam gerekecek ya da böyle bir kan değerlerime baktırsam iyi olur galiba, sanırım bu ilk etapta. Belki bir eksikliğini hissettiğim vitamin olabilir, mineral olabilir ya da bir takviye olabilir. Eee, onları görmek için, eee, sanırım, eee, bir, eee, kan değerlerime baktırmam gerekecek galiba, diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Tabii, yani, şimdi özellikle çok fazla ha eee, hareket edemediğin için veya, işte, dışarı çıkma isteği olmadığı için doğal olarak, ııı, işte, kilo almışsın. E, kilo aldığında, tabii, işte, bu mental olarak da sana, eee, belki böyle bir, eee, eksi yönde yansımış da olabilir. Ya, aslında evet. Kan değerleri, eee, zaten, eee, sağlıklı bir insan için de mesela, bunu yapabilir. Yani, her böyle, ııı, 12 ayda bir, ııı, bir kan değeri çünkü bu kandan özellikle bayağı bir, eee, işte, iii, gelecekteki hastalıkları, işte, eee, hay yani, vücudunda doğru gitmeyen şeyleri doktorlar iyi görebiliyor yani gerçekten de. Onu, mesela, her 12 ayda bir zaten yabı yap yaptırabilirsin. Sağlıklısın veya, işte, hastasın, hiç fark etmeden gidebilirsin, yani. Ha, tabii, böyle ara sıra, işte, bir şeyler oluyor. İşte, doktor, "Abi kan tahlili yapalım." diyor. Mesela, onlar da aslında iyi, sonuçta orada diğer hastalıkları da görebilir. Yani, umarım çıkmaz, tabii, ama onlar, ö eee, önceden, eee, önlem almak açısından iyi olur senin için. Şimdi, <tsk> eee, bu döngüyü biraz yenmen için erteleme döngüsünü, istersen, eee, sana tavsiyelerde bulunabilirim.
Hı hı. Evet. Anladım. Evet. Evet, kesinlikle. Hı hı. Doğru. Evet. Evet. Hımm. Tabii. Tabii, harika olur, dinlemek isterim.
Hı hı. Şimdi, eee, dedin ki hava soğuk. Evet, eee, a gayet anlaşılabilir bir durum kuzey ülkesi. Şimdi aslında, emm
Hı hı.
mesela kendine, eee, soğuk olmasına rağmen diyelim ki, hani, iş saatlerini nasıl bilmiyorum ama eğer esnekse veya, işte, saat 12.00'de gündüz, ııı, çıkıp böyle bir 40 dakika yürüyüş yapsan, eee, geldikten sonra öğlen yemeğini yesen mesela, bu seni çok daha iyi hissettireceğini düşünüyorum. Mesela soğuk için de kendini gayet iyi koruyabilirsin. Yani, özellikle, eee, boyun bölgesi, ayaklar ve eller, bunları koruduğun zaman zaten belki, işte, çok hassassa kulaklarını da bir şekilde bereyle kapatabilirsin. Eee, zaten, eee, hareket edeceğin için, emm, vücudunun diğer, hani, organlar, ııı, işte, ımm, sırt, oralar çok fazla zaten soğuk, ııı, hissetmeyecek. Yani, bunu böyle bir, emm, kendine rutin hâline getirebilirsin. Yani, yürüyüş sana çok daha iyi gelecektir ve o motivasyonunu tekrar toparlaman için, eee, böyle ufak şeylerden başlaman lazım. Yani, hani, ağırlık çalışmak veya, işte, eee, iii, fitness çalışmak, ilk etapta tekrar dönmek sana zor gelebilir.
Hı hı. Hımm. Mantıklı. Güzel. Evet. Hıı. Anladım, güzel. Güzel bu fikir aslında, küçük adımlarla, eee, ulaşılabilir hedefler belirlemek aslında, eee, mantıklı ve uygulanabilir ki evet, eee, cidden, işte, yıl, eee, yılın başında hatta ayın başından beri sadece 2 gün gittim ve e, şu anda cidden, eee, motivasyon konusunda da zorluk yaşıyorum. Ama sanırım küçük hedeflerle, işte, az önce de bahsettiğin gibi, yürüyüşle başlamak, eee, bir 40 dakika, eee, iyi, eee, bir şekilde, eee, korunarak, eee, işte, ne bileyim, bere, dedin. Daha sonra, işte, bir atkı veya iyi bir şekilde, eee, kış, eee, kışlık kıyafetler giyerek bir yürüyüş yapma fikri, eee, güzel olabilir, evet. Ve daha sonra da işte, eee, eve geldiğimde belki kahvaltı, ııı, yı da böyle, biraz daha hafif yaparak, ııı, öğle yemeğini de güzel bir şekilde protein ağırlıklı, eee, beslenirsem, eee, iyi iyi ve işe yarayabilir. Evet. Peki başka var mı böyle aklına gelen, ııı, tavsiyen?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Yani, bu dönemde, emm, yakınlarınla, belki bu aile olabilir veya yakın arkadaş olabilir, ara sıra, böyle, emm, yani, her 2-3 günde bir, eee, yarım saat şeklinde telefonda olabilir; bu, işte, video görüşme olabilir, sohbet etmeni tavsiye ederim. Çünkü o, böyle, izole olma durumunda özellikle, işte, düşüncelerini birilerine anlatman, eee kendini böyle, emm, dışa vurman, yani o içindekileri dışarıya aktarman, eee, senin n sana karşı nasıl olduğunu hissetmene yardımcı olucaktır. Mesela bunu tavsiye edebilirim. Çünkü çok fazla izole olmak, öyle, yani, bö böyle dönemlerde gerçekten, eee, insanı, hani, mental olarak da yorabilir yani.
Hı hı. Hı hı. Haklısın. Evet. Evet, bu. Haklısın. Eee, ki gerçekten, mesela, eee, son zamanlardır, işte, eee, iş yoğunluğu da tabii etkiledi. Şö şöyle bir gerçek de var a aslında hani: Eee, şu an aralık ayında, eee, biliyorsun, bir de Noel de zamanı. E, Noel zamanı olduğu için, eee, işte, he herkes, eee, Noel'den önce, işte, işlerini bitirmeye çalışıyor ki vs. Ve ben de, hani, üretim sektöründe çalışıyorum. Eee, daha da yoğun, eee, oluyor bende bu. Ki, işte, ondan dolayı da, hani, spora da, aaa, aslında başlamamın sebebim bu yoğunluk da olabilir, eee, bakıldığında. Ve, hani, eee, şöyle bir durum da var: A annemle en son ne zaman konuştum, onu hatırlamıyorum bile yani ama fırsatta, eee, annemi hatta, eee, sevdiklerimi arayacağım ki, eee, dediğin gibi, bu durumlarda, işte, izole, eee, olduğum durumlarda da, eee, ruh sağlığını korumak gerçekten çok önemli.
Evet. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Kesinlikle. Yani, ilk olarak anneni aramakla başlayabilirsin. Bu sana, eee, daha iyi hissettirecektir. Yani, mental olarak güçlü tutacaktır bu seni. İşte, eee, ona rahatça konuşabileceğin, anlatacağın her şeyi anlatabilirsin. Yani, eee, mesela ondan da bu konuda destek isteyebilirsin. Onun seni aramasını hatırlatabilirsin. Eee, işte, mümkün olduğunca seni daha çok ararsa, eee, daha iyi hissedersin. Çünkü sonuçta annen daha rahat olduğun. Bir de, böyle, emm, bu sürelerde, mesela, gülmek için bir sebep aramak da iyi olabilir. Bu belki, işte, çok sevdiğin bir dizi olabilir, sitcom tarzında veya, işte, emm, arkadaşlarınla o eski anıları konuşabilirsin. Yani, gülmek, eee, espri yapmak, mizahı, işte, hayatına tutmak, devam ettirmek; bunlar çok iyi gelebilir sana bu süreçte.
Evet. Hı hı. Hı hı. Doğru. Evet. Hı. Mantıklı. Hı hı. Evet. Bu, eee, özellikle, işte, sitcom izlemek, bir komedi filmi izlemek hatta sevdiklerinle bir film izleme fikri açıkçası hoşuma gitti ki, eee, yani, film izlemeyi de unuttum diyebilirim, hani, e, bu yoğunlukta ama, aaa, bunu da, eee, en kısa zamanda yapacağım ki şu anda da, işte, tam, böyle, yılbaşı zamanı, belki, işte, bu, eee, yılbaşı, eee, filmleri olsun, işte, böyle, aile komedi filmleri olsun, eee, izlemek de iyi gelebilir. Ama verdiğin tavsiyeler gerçekten, eee, çok iyiydi geldi bana. Özellikle, işte, bu küçük adımlarla, eee, başlama fikri olsun, işte, yeri geldiğinde, işte, a ailemle birlikte bir, eee, onu aramak, onları aramak ve onun dışında, işte, eee, sevdiklerimle beraber, eee, film izleme fikri e eminim ki bana da iyi gelecektir. Eee, çok sağ ol, ııı, çok teşekkür ederim.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii. Rica ederim. Eee, yine buralardayım bir bir şeye ihtiyacın olursa. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Tabii ki. Görüşmek üzere, hoşça kal.